Dimmi, dimmi, di
Non è che dobbiamo accettare tutto quello che abbiamo fatto, come qualcosa di i i ineluttabile e e ehm, e n e non mutabile eh infatti, esatto.
No, non in maniera statica o assolutamente. No, ma infatti lo dicevamo prima, cioè il fatto che tu, ehm, cioè non devi avere il rimpianto di aver fatto una cosa, nel momento in cui l'hai fatta e nel momento in cui non la puoi cambiare, ma puoi trar ma ma puoi trarre assolutamente un insegnamento, da da quella cosa, per cui se è andata bene, dici: "Okay, va bene ehm, co com come dire dovesse me ripresentarmi un occasione del genere magari faccio allo stesso modo." E dovesse andar poi male, ehm, e avere un rimpianto, comunque hai imparato la lezione, o magari semplicemente, ehm, come dire hai riflettuto e di i ti puoi dire: "No ho magari, non ho fatto quella scelta lì, ne ho fatta quest'altra perché non ho valutato questa cosa." Che magari nella prossima volta, alla prossima occasione che ti capiterà u u un un qualcosa di simile, magari f mhmm, come dire, sei spinto a fare una valutazione semplicemente più approfondita, e fai tesoro, fai esperienza di quello che è stato, no?
Mh-mh. Esatto, certo. Sì. Infatti. Mh-mh. Certo. Diciamo, che la saggezza dovrebbe f far pensare alle persone che non potendo cambiare il passato, si può però agire sul presente e sul futuro, quindi non fermarsi magari non sentirsi troppo frustrati, quello che stai dicendo tu da quello che è successo, ma utilizzarlo, no, per per poi fare qualcosa di diverso.
Ma gua guarda guarda per estremizzare il concetto, ehm, c'era un fumettista, ehm, il cui cognome era Pazienza, che che non c'è più
Eh famosissimo, grandissimo, grandissimo.
Esatto. Che che diceva: "No non bisogna guardarsi indietro, nemmeno per prendere la rincorsa." Che è un concetto che che è un concetto è un concetto estremizzato, diciamo, perché comunque magari indietro si guarda per imparare, però eh, tanto quella cosa lì non la posso cambiare
<chuckles> Vedi, interessante. <chuckles> Non la puoi cambiare, è vero.
però devo guardare avanti, facendo tesoro di quella cosa lì.
Certo, quello è l'esperienza, ma non deve essere una zavorra, perché se è una zavorra poi ti impedisce, no, anche di progredire. Certo.
Eh beh, sì. No, no, no, no, e poi ha l'effetto contrario, assolutamente, ha l'effetto contrario e perché diventa diventa come come hai detto tu, diventa un peso, diventa inv invece deve essere una risorsa in qualche modo, può essere una risorsa se riesci a ad analizzarla, a riflettere e a capire semplicemente. Assolutamente sì.
Sì, assolutamen A farne tesoro, insomma. Guarda io ti ringrazio, è stato molto molto bello, molto profonda questa chiacchierata, anche ti ringrazio per esserti insomma, aperto e mi avermi raccontato questi lati del tuo carattere, ehm, e ti saluto.
Mh.

Ma allora, ehm, guarda una una prima mhmm, co co come ti ho detto insomma ci sono tante tante cose che uno rimpiange; però una una cosa che costantemente mi torna alla mente, ehm, è stata rispetto rispetto all'università, no, alla scelta dell'università, ma non tanto per quanto riguarda ad esempio la la facoltà scelta, ma il fatto di averla fatta, ehm, come dire, in sede, cioè, vicino casa. Ehm, tante volte mi dico: "Se avessi fatto l'università magari in un altro posto, magari avrei avuto questa opportunità, magari, ehm, se se avessi fatto l'Erasmus", perché per esempio, era una cosa che che avevo voglia di fare, poi non non si è mai concretizzata per per 1000 cose; quindi diciamo, mhmm, una prima una prima un primo rimpianto ecco, <chuckles> risale, ehm, ai tempi
Ah. Okay. Ah. Sì. Legato legato agli studi. Ma questa cosa ti ha dato ti ha dato un una spinta magari a considerare quel momento come un'opportunità per fare una scelta un po' più coraggiosa, perché poi magari guardando nel senso essendo un po' più lu lungimirante, magari adesso riesci a capire se quella cosa ah-ah, ah.
Sì, in questo caso è legata agli stu Esattamente, esattamente. Guarda ti ti dico che fondamentalmente, quel se a avessi, che che poi non non si è tramutato in in una realtà concreta, sicuramente mi ha dato una spinta per dopo. Nel senso che che adesso, uhm, fondamentalmente intanto, mhmm, ho poi successivamente viaggiato tantissimo. Ehm <chuckles> s
Mh-mh. Certo. Ah vedi, ecco, questa è stata appunto non hai fatto l'Erasmus, però t'è venuta voglia di viaggiare. Quindi comunque, u un risultato la otten l'hai ottenuto, ecco.
<chuckles> No, no. Ti ti ti ti dico di più La assolutamente ottenuto nel momento in cui tu, diciamo, prendi quella, mhmm quella specie di rimpianto come stimolo. Ti dico di più: tra l'altro non avendo fatto l'Erasmus che fondamentalmente, oltre che fare un'esperienza di vita all'estero, ehm, e anche studiare, praticamente poi mi è capitato di farmi, ad esempio, la scuola di inglese, uhm, all'estero, ma ma non non non nel percorso di studio, totalmente dopo, ehm, magari tra un contratto e l'altro di lavoro, ehm, mi son fatto una specie di come dir di Erasmus fai da te no, eh. Ehm, e l'ho fa
Sì. Ah-ah. Mh-mh. Eh. Beh, eh, questo è interessante perché hai trasformato quel rimpianto in qualcosa invece di concreto; cioè hai fatto qualcosa e dici: "Okay, quella volta non l'ho fatto, ma posso ripeterlo".
Non l'ho fatto, certo.